Ну я не знаю, э, о что-то, э, ф за предринк, но, о, могу сказать, что Мгм.
Ну, имеется в виду, начать, э, начать, э, уже тусовочку, скажем так, выпивную, до того, как вы попадаете вообще в клубы или в какое-то определенное заведение.
М, чтоб подешевле, да, типа вышло? Или как это? Ага.
Просто Ну, не то, что подешев Да, ну буквально, да. Как бы вы, вы своё дело делаете намного-намного раньше. И всё. Вы уже как бы приходите туда полностью готовые, довольные, назовём это так.
Мгм. Хорошо. Да-да-да. Ой, представляю.
Ну, гениально, гениально. Всё гениальное просто, ребята.
Ну да. В этом плане соглашусь. Это, конечно, интересный такой момент. Э, в принципе
Мгм. Ну, к чему, вот как раз таки экономика и не приводит, да. У нас, как говорится, к каким хитростям приходить?
Не говорите. Э, я не знаю, насколько, конечно же, это работает <chuckles> потому что, когда приходишь, э, получается, уже в бар, мне кажется, а, хочется всё больше и больше, может быть, я не з Я, честно, не знаю. Мгм.
Работает, работает, не волнуйте Ну, это уже получается чисто проблемы конечного пользователя и, скажем так, его, э, хм, глады на алкоголь.
Мгм. Ну а вот какие у вас любимые напитки?
Так, ну, если вот не алкогольные говорить, предположим.
Да. Мгм.
Я просто люблю колу пить. То есть я очень простой человек в этом плане.
А, хорошо. Какую колу, к примеру, любите? Не знаю, там, колу зеро, кола или какая во какой бренд?
Да, то есть и А, нет, самое У меня очень, кстати говоря, такие предпочтения на самом деле, такие, эм, скажем, простые. У меня всё очень четко. Это должна быть самая обыд обычная, стандартная кока-кола с сахаром.
Ага. Хорошо.
А, значится, холодная. Всё.